Ah, pues eso es muy bueno. Aunque la verdad es que los oficios siempre te sacan de apuros, son muy nobles. Pase lo que pase, en lo que encuentras el trabajo o en lo que una cosa u otra, siempre saber un oficio es like, es superbueno. Entonces, pues está muy bien eso, así que no tires las maderas. Luego de cosas chiquitas. Ahora yo he visto que inventan tanto, hasta para recargar el celular. <chuckles> Te lo digo Sí tenemos un pariente que es, eh, carpintero también, y la verdad es que es muy bueno en su trabajo, y le da muy buenas ganancias. En ese caso, el detalle está en donde él falla es que no se ¿Cómo te diré? No puede, mm, ay, ¿cómo cuál es la palabra? Organizar bien s no, organizar bien su dinero. O sea, nosotros así como, ¿qué hiciste con la ganancia si era tanto? Y, no, pues que se me fue en esto y en aquello y ahora estoy atrasado en este pago y en aquel. Entonces, nosotros vemos que sí da, pero pues también hay que organizarse, ¿no?
Claro que sí. Sí. Ujú. Sí. <chuckles> Sí. <chuckles> Sí, sí es verdad. Oh, qué bien. Sí, claro. ¿Cómo actualizarte? Ah, ya. Ah, ya. <chuckles> Sí. Sí, sí tener una una meta financiera, ¿no? En ese aspecto, hablando de metas.
Ándale. O sea, tienes ese colchón, esa base y ya pase lo que pase. Porque pues también estás de acuerdo en que uno estudia una carrera y de repente no encuentras el trabajo y por lo menos pues buscar algo que se relacione es algo muy bueno, pero ojalá y sí encuentres porque, pues, imagínate tanta inversión y no encontrar de lo que uno estudie, no hombre, eso sí es, este, hasta cierto grado desilusionante, pero bueno. <chuckles>
Ajá. Exactamente, sí. Sí. Sí. <chuckles> Sí, la verdad es que sí. Sí hay que esforzarse y y luchar, ¿no?, por ese sueño y esa meta que uno tiene. Por ejemplo, eh, tú que me comentas que que quieres tener, pues un terreno, una casa propia
S Sí. Sí.
pues es algo que que te ilusiona así como que mucho, ¿no?
Sí, claro.